<exhales> Yani, a anksiyete sahibi bir insanım. Evet, bunun farkındayım. Eee, eskiden daha fazlaydı. Böyle, bazen, bazı dönemlerde, hani, bir girdabın içine giriyormuş gibi oluyorum ve, eee, hani, artık, ııı, çıkamıyorum ordan. Eee, a öğrendim, yani, bunu yönetmeyi, kendimi sakinleştirmeyi, en azından kendime şefkat duymayı, diyeyim. Yani, her şeyd yani, dünyada, hani, her şey olur, <chuckles> kendim mi iyi kalmalıyım gibi, eee, bunu öğrendim. Eee, şimdi böyle yine de, eee, orta seviyede bir, böyle, stres, eee, yaşadığım bir dönemdeyim. Ve sürekli kafamda çok düşünüyorum, eee, yapmam gerekenleri. Eee, kariyerimle alakalı aslında bu, böyle, bir şeylere geri dönüşle alakalı. Eee, bunda tam, yani, eyleme bir türlü geçemiyorum, yani, sürekli, hani, onu düşün, düşün. Sanki, böyle, her gün düşünüp düşünüp sabah yine, aaa, yani, hiçbir şey olmamış gibi güne başlarken, "Na nerede kalmışım, ne yapacaktım?" oluyorum. Gece tekrar, böyle, endişeye doğru gidiyor falan. Bununla alakalı biraz sana, yani, hem içimi dökeyim, konuşurken belki benim de, hani, unuttuğum, gözümden kaçan bir şeyler yakalarız, senin tavsiyelerin olur falan diye düşündüm. Geldim.
Hı hı. Doğru. Tamam. Anladım. Tabii. Tab Çok iyi yaptın. Tabii ki de, seve seve. Eee, şimdi bu tarz durumlarda özellikle, hani, bir, eee, psikoloğun, eee, koymuş olduğu tanıyla birlikte eğer, eee, anksiyete, eee, panik atak gibi durumların varsa, eee, bunu tabii ki bir uzmanla ilerletmen çok daha iyi olabilir. Ama, eee, bugün istersen birlikte biraz daha, böyle, pratik çözümler, eee, biraz daha, eee, basit problemler üzerine eğilebiliriz. Eee, bununla ilgili olarak, eee, bu tabii ki çok zor ve yorucu bir süreç olabilir. Gerçekten de, hani, emm, böyle, endişe duymakta çok haklı olduğun konular da olabilir. Bazen endişenin farkında olmadan endişenin endişenin doğurabildiği durumların içinde de kalmış olabilirsin. Eee, bunlar tamamen anlaşılabilir durumlar. Eee, bunlarla ilgili olarak, eee, bana bir konu anlatma fik iii, şansın var mı? Yani, "Ben, böyle bir durum yaşadım ve sonucunda şöyle hissettim, şöyle bir şeyler oldu vücudumda." eee, gibi bir, eee, anın var mı?
Hı hı. Evet, çok isterim. Aynen. Hı hı. Hı hı. <smacks lips> Yani, anı olarak değil, hani, güncel durumumdan bahsedeyim istersen hemen direkt. Eee, şimdi bir süredir, emm, yani, geçen seneden beri, böyle sürekli bir kariyerimde bir değişiklikler oluyor gibi bir durum. Aslında, hani, son 2-3 senedir kariyerimde bu dünyadaki krizle birlikte, şirketlerin dengesizliğiyle de birlikte böyle bir şeyler oluyor. Hani, tek başıma olmadığımı biliyorum. Çok fazla insan aynı şeyi yaşıyor. O yüzden, hani, evet, kendime bu yüzden de yüklenmiyorum aslında ama, eee, normalde tasarımcıyım ve, eee, son, emm, şeyde anladığım, hani, son kararım artık, son şirket çalıştığım şirket battıktan sonra kendi işime geri dönmek, kendi kendim için çalışmak, eforumu kendime vermek, kendime yatırım yapmak gibi bir şey. E, eski projelerim var, yarım bıraktığım ya da, böyle, kendimi daha fazla önceki alanda geliştirebileceğim alan var ama, böyle, birinden birini seçemiyorum, çünkü çok fazla bir şeyle uğraşıyorum aynı anda. Eee, bunları düşünürken düşünürken hiçbirine bir şey yapamıyorum. Gece uyuyamıyorum, mesela, yani, düşünüyorum, "Of! Gene yapamadım." gibi. E, şu an, hani, aslında, eee, bu bu dönemleri dönem dönem yaşadığım için, eee, biliyorum, hani, bu, şu an henüz orta seviye bir no noktada. Eğer bu uzarsa, biraz daha şu anki rahatlığım herhâlde, biraz daha tatil dönemi, işte, yılbaşı burada, işte, eşim yabancı, onlar için, işte, bayram hatta, hani, öyle bir mod var. Evet, kendime böyle ocağa kadar izin verdim gibi kısmen. Hani, yavaş yavaş bir şeye başlamak istiyorum ama çok büyük bir şey beklemiyorum kendimden. Ama ocaktan sonra hâlâ başlamamış olursam kendime bayağı yüklenmeye başlayacağım ve bu stresim artacak, biliyorum. Çözmek istiyorum, işte, o yüzden.
Tabii. Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Evet. Tamam. Anladım. Yani, eee, özellikle zaten, eee, şu an anlatırken bile, eee, kendine yüklenmekten, kendine yüklenme planın olduğundan bahsettin. Evet, yaşadığın süre çok zorlayıcı olabilir ama bunun çözümü kendine negatif duygu, düşünceler, eee, pompalamak tabiri caizse, eee, çözüm olmayabilir. Bu, sadece seni daha da böyle sisin, karanlığın içine gömebilir ve bu durum aslında belki de çok kolay çıkış yolların varken daha da böyle zorlaştırabilirsin. En azından zorlaşmasa bile kendi içinde, böyle, duygusal dalgalanmalara sebebiyet verebilir. Eee, ve bugün zaten aslında, eee, anlattığın problemde de, eee, bu dalgalanmalardan kurtulmak istediğinden bahsettiğin için bundan arınmak için belli, eee, somut problemlerde ve endişelerde hareket edebiliriz, edebilirsin. Eee, mesela, tabii ki, iş değişikliği kolay bir süreç değil ama bununla ilgili olarak, eğer, eee, henüz bir kararın yoksa, eee, bu kararı nasıl aldın? Yani, eee, "Şu şekilde ilerleyeyim, kendi işimi yapayım." yani, bunu, eee, tam detaylı olarak oturup karar verdiğin bir konu mu yoksa biraz üstünkörü mü ilerledin? Tam olarak şu an nerede kararsızsın? Bana biraz bunu anlatabilir misin?
<chuckles> Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, anlatayım. Ya, aslında, e, bir 7-8 senedir yurt dışında yaşıyorum ve ilk geldiğimde, eee, serbest çalışıyordum uzaktan, işte, freelancer olarak çalışıyordum da diyebilirim. Eee, öncesinde, mezun olduğumda 2-2,5 sene İstanbul'da, eee, hani, şirketlerde çalıştım. Sonrasında biraz patronlarla <chuckles> yani patronlar dünyasını pek sevmediğim için dedim, "Ben kendim ekmeğimi kazanayım en iyisi. Yoksa bunlar hakkımı vermeyecek." Eee, öyle bir durum oldu. Eee, sonrasında, işte, burada y ımm, yani, pandemi geçirdim, onu atlattım, bunu atlattım, bir sürü bir şeyler oldu filan. Eee, 2023'te dedim ki: "Ya, tamam. Ben, artık, yani", eee, a her bütün arkadaşlarım da şey yapıyordu, hani, "Basit işler var. İşte, UX/UI designer çok fazla, hani, revaçta. Gel, gir bir yere, başla sen de. Kolay. İşte, iznini alırsın, ücretli iznini alırsın. Onu yaşarsın, kurumsal, rahat..." falan. İstemeye istemeye bir şekilde başladım. İlk işim 6 ay sürdü. 6 ay sonra, işte, bir kriz gibi bir şey oldu. İşten, hani, çıkarma bütçe suru sorunu oldu. O arada evlendim. Sonra tekrar 2'nci işimi buldum. Eee, o zaman da, eee, bu a animasyon ve motion graphic de yapıyorum. O, onunla alakalı bir şeydi ve çok daha iyi bir maaş, imkânları, şirket, o ekip çok tatlı, t eee, tasarım ekibi. Eee, sonra o şirket de battı, eee, çok süre geçmeden. Eee, yani, böyle tam, uzun 1 yıl bir yerde çalışamadım. Peş peşe oldu bunlar. Böyle, hep böyle a aralıklarla süreci yeni yeniden işe girme, portfolyo hazırlama. Eee, ve buradaki hep bir yerdeki önceliğim paraydı, yani, eee, aslında önceden hiç parayı önemsemezken para artık, böyle, benim için evlendikten sonra filan da daha böyle merkezî bir yere gelince çok para üzerine bir stres yapmaya başladım yani gelir kazanmak adına. Ve diğer bütün yaptığım aslında serbest iken yaptığım, işte, kendi markam vardı, o vardı, bu vardı. Bunları hep öteledim yıllarca. Şimdi onlara geri dönmek istiyorum ve, hani, bu böyle çok, eee, a a hızlı alınmış bir karar olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü çocuk filan da düşünüyoruz biraz böyle belki yakın zamanda. Hani, yine bölünmesin, bir kurumsala bağlı kalmayayım, eee, bunun stresi olmasın, hani, biraz daha, emm, lokasyon, lojistik serbestlik olabilsin işimde diye düşünüyorum. Böyle bir durum oldu yani. Böyle bir karardı.
Ha ha. Anladım. Evet. Hı hı. Tamam. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, oldukça gerçekten de böyle, eee, inişli çıkışlı bir süreç yaşamışsın gibi gözüküyor. Eee, bazen istediğin şeylere yaklaşmışsın, bazen istemediğin durumlar içinde kalmışsın ama, eee, anladığım kadarıyla şu an ne istediğini ve ne istemediğini gayet iyi durumda, eee, id eee, anlayabilmişsin, süzebilmişsin bunu. Eee, dolayısıyla da bununla ilgili olarak bazen endişe insana, eee, doğru yolu gösterebilir yani endişelerde bazen haklı çıkabilirsin. Yani, eee, "Acaba böyle mi olur?" dediğin şeyler belki evet, ileride, eee, belli bir iş kuracaksan bununla ilgili iyi olabilir. Ama bazıları da, eee, kontrol edilemeyen veya, eee, sadece yıkıcı, eee, olarak değerlendirilebilecek endişeler de olabilir. Bununla ilgili olarak herhangi bir bir kendine daha önceden endişe süresi verdiğin oldu mu? Örnek veriyorum, çok endişelenmeye başladın. Gece uykun kaçmaya başladı. Yataktasın ve, eee, bu durum seni çok rahatsız ediyor. Bir sürü ihtimaller aklına geliyor. O durumda mesela saatine bakıp, eee, "Tamam, şu an kendime 5 dakika veriyorum. Eee, en fazla 10 dakika mesela. Eee, aklıma gelen bütün endişeleri düşüneceğim ve değerlendireceğim. En, eee, kötü sonuca odaklanacağım." diyerek kendine bir 10 dakika verip ondan sonra da mesela bir 5 dakika o problemleri nasıl çözebilirsin, o problemler nasıl, eee, inanılmaz olumlu sonuçlara evrilebilir ya da olumlu hâle gelebilir diye bir düşünme çalışması yapmış mıydın daha önceden? Sence bu işe yarar mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Anladım. Hiç yapmamıştım açıkçası, böyle bir endişe süresi vermek. Hani, en yakınlaştığım şey, bu az önce bahsettim ya, dedim, hani, "Kendime ocağa kadar <chuckles> saçmalama ve böyle panik olup yapamama süresi veriyorum." diye. Daha geniş, hani, 5-10 dakika gibi kısa değil ama, hani, bir dö eee, öyle bazı, eee, şey, eee, sınırlarım, sını zaman sınırlarım oluyor, hani, haftalık veya aylık veya, işte, şu aya kadar gibi. Öyle sınırlarım oluyor. Eee, 5-10 dakika hiç denememiştim, denenebilir. Yani, aslında bu yüzden yataktan kalkmayı düşünüyorum yani öyle anlarda uyumaktansa kalk madem yaz bir deftere, değil mi? Senin dediğin gibi, en kötü ne olabilir? Yani, bunlar, bunlar olur falan filan. Ondan sonra git, temiz kafayla uyu. Aslında bunu yapmak daha mantıklı.
Evet. Hı hı. Tabii. Yani, en azından mesela, eee, böyle bir defterin, bir ajandan olursa adına da, eee, komik bir şey de koyabilirsin. Eee, seni belki de artık, eee, bu endişelerini tiye almana da sebebiyet verebilir bu defterin ismi. Bir insan ismi bile olabilir. Eee, ve o deftere her yaklaştığında, eee, günün sonunda artık belli bir noktaya geldiğinde bütün endişeleri yaşamış ve bunları değerlendirmiş hatta olumlu yönlerine bakmış ve eğer değerlendirilmesi gereken bir endişeyse de değerlendirmiş vaziyette kendini bulabilirsin. Eee, artık aynı endişelerinin beynine tekrar tekrar, eee, sirayet etme etmeye başladığı noktada, "Ya, ben bunu, işte, 2 gün önce zaten düşünüp çözmüştüm." şeklinde de bir yaklaşımın olabilir ve bu endişeler kendine bu hatırlatıcılarla yavaş yavaş sönmeye başlayabilir. Eee, bunun dışında da, eee, hem böyle küçük problemlerini yani işinle alakalı bu, eee, büyük ve küçük diyelim ona hatta, eee, problemlerindeki endişeleri de göz önüne almana sebep olabilir. Nereden nasıl başlayacağını da sana göstermede, eee, çok iyi bir rol oynayabilir gibi gözüküyor. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Mantıklı gerçekten. Özellikle şimdi defter filan söyleyince aklıma şey geldi, ne bileyim, ismine "Fikir Et" filan diyebilirim mesela. <giggles> Fikir ve bazı şeylerin birleşmesi olarak hem orada aklımda olur. Eee, evet, o bu eğlenceli geldi. Bu fikri kesinlikle deneyeceğim, eee, defter konusunu ve, hani, dediğin gibi, aslında her şeyi yazıya döktüğüm zaman daha çok hatırlıyorum. Dönüp dönüp bakabiliyorum öyle şeylere. Emm, ha, bunun işe yarayacağına eminim hatta zaten o bir anda planlama defterine de döner. Bir şekilde eee, bir şekilde ufak başlangıçlar yapabilirim, hani, çalışmalarımı düzenleme yapma şeyi gibi. Eee, bu kesinlikle denenebilir bir yöntem. Ya, çok teşekkür ederim böyle bir şeyi ortaya çıkardığın için.
Evet. Hı hı. Tabii. Neden olmasın? Ben teşekkür ederim bana anlattığın için ve umuyorum ki senin için güzel olur ama, eee, bazen böyle şeyler geldiğinde, eee, lütfen, eee, üşenmemeye ve o defterden uzaklaşmamaya çalış. Çünkü oraya yazdıkça hem yükünü boşaltabilirsin hem belki, eee, başkalarına anlatmaktan çekindiğin duş eee, duygu ve düşünceleri oraya aktarabilirsin. Bunun dışında da aslında kendine bile yüksek sesle söylemeyi, eee, belki de mantık dışı bulduğun, eee, endişelerini ve düşüncelerini de oraya aktarabilirsin. Hem bu senin için çok rahatlatıcı bir yöntem olabilir hem de, eee, az önce de konuştuğumuz gibi, çok güzel bir yöntem olabilir. Eee, bununla ilgili olarak da o defteri de bir noktadan sonra süslemeye başlayabilirsin belki. Böyle, eee, güzel etiketler yapıştırabilirsin, bir şeyler çizebilirsin. Biraz daha eğlenceli bir hâle, eee, getirmeye çalışabilirsin endişeyi belki. Bu noktada da artık eskisi kadar korkutucu ve büyük, eee, bir bulut hâlinde gözükmeyebilir sana. Umarım her şey çok güzel olur senin için.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle bu defter fikri gerçekten çok tatlıydı. Aaa, seninle konuşmak ve anlaşılmak çok iyi geldi ve tavsiyeni de uzun zamandır bu konuyla alakalı böyle böyle güzel bir fikir, eee, karşıma çıkmamıştı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten, böyle, enerjim şimdiden değişti. Imm, yani, tekrar teşekkür ederim. Hoşça kal, kendine iyi bak.
Çok sevindim. Görüşmek üzere.